Ma in panca piana, guarda
P se ti va di dirmelo eh, ovviamente.
Sì, diciamo che quant'è che faccio in panca pia metto
Mh, cioè io facevo io facevo pochissimo per carità, io facevo 70 al massimo, ma con la bile col bilanciere e tutto quanto, ovviamente.
Allora i No, io no, io io un po' di non ricordo ecco di preciso, però un po' di meno. Però ecco, io diciamo, pe cioè prima, e ehm, cerco di farli diciamo in con dei pesi diciamo minori, perché voglio diciamo farli bene, ecco, perché poi c uhm, caricare spesso va bene, sì, però ecco, se poi le fai male secondo me no n un po' un po' perdi. Quindi ecco, magari io carico progressivamente, però ecco, ehm, ehm, ti
Mh-mh. No, ma infatti guarda, mhmm, io non non le faccio più quelle robe lì, quei quei cioè son troppo pesanti poi, cioè non pesanti dico, cioè ci arrivavo pure no ovviamente, però magari poi ri ehm, è storto, non so, un po' di un po' di ego lifting c'era, no. Io ho smesso ovviamente.
Esa Mh. Sì. No, ma infatti no ma infatti ecco io per quanto, c diciamo, faccio diciamo le mhmm, le mhmm, diciamo le progressivamente ecco diciamo le i i pesi li metto p
Mh-mh.
Punto che non riesco a fare qualcosa diciamo, mi fermo un po' diciamo su quel peso, cioè non pro non progredisco continuamente ecco, diciamo cerco di farla al meglio possibile e poi quanto diciamo s l la so fare be bene, effettivamente poi vado diciamo ehm, vado ad oltranza, ecco.
Ma f mh-mh. Mh-mh. Beh, ma fai bene comunque. Ma sì, sì, sì, fai fai bene guarda, così è buono perché anche lì, <swallows> costruisci in modo, ehm, norm non normale, come dire, ehm, strutturato il fisico, perché se salti cioè magari su un post sul petto sollevi tantissimo, ma su un certo punto invece sollevi poco perché ti dà il tempo. Poi certe parti ti creano degli scompensi, ti storti tutto e lì non ci sta più.
Certo. Certo, esattamente.
Quindi, mh mhmm, quindi brava comunque, prendile con cioè l'importante è è prenderle le cose con il peso che hanno secondo me. Ovviamente
Mh. Esatto. E no, e poi ecco farsi diciamo aiutare, ecco chiedere dei consigli, anche se io diciamo non sono molto spesso a chiedere consigli, però ecco, ehm, chiedere appunto di se, ehm perché poi certe volte cioè ci possiamo fare anche male. Quindi ecco è importante anche chiedere e saperle fare mediamente bene, ecco.
non c'è bisogno di di ostentare. Mh-mh. Eh sì. Beh, s guarda che son sicuro che raggiungerai i tuoi obiettivi. Comunque sei m sei già molto più costante di me, io, uhm, smetto 1000 volte all'anno. <chuckles> Per
<chuckles> Dai, ce la potrest ce la puoi fare, eh ques <chuckles>
Però buono, buo Sì, sì, sì, ma non so non so, non sarà roba per me.
<chuckles> Cioè, sicuramente. Va bene, dai. Alla prossima. Ciao, ciao.
Ciao, grazie.